これまでご担当されたり関わられたプロジェクトの中で、やっぱりこれが自分が関わって、やっぱりこれはすっごく誇りに思ってるぞみたいな、そんなものってどんなことになりますかね？
えっと、ちょうど20代の終わりの頃にですね、こう転職活動をしてまして、こうベトナムに駐在するあの、ポジションの、き仕事を見つけたんですね。
うん。 ふん。 あら、すごいですね。駐在だからもう何年もっていうことですよね。うん。
はい、駐在はい。 あ、そうなんですよ。特に期間は決まってなかったんですけど、ま、プロジェクトを一から立ち上げるっていうポジションだったんですよ。で、マネージャーとして採用していただいて
ええ。 あら。 え、じゃ、現地のその、なんでしょ、あなんかその支社なのか工場なのかわかんないですけど、その一から、ほんとゼロベースから構築しなきゃいけない現地の、ね、方と協力してみたいな、そんな感じだったんですかね？
はい。 そうなんですよ。もう支社は、とう立ててたんですけど、建築系の会社でして、要は日本の住宅図面をベトナムで作るっていうプロジェクトだったんですよ。
ええ。 はい。 ああ、そうな不動産関係なそうな。
はい。そうですね、この、んの2階建てのいろんなところに日本に立っている住宅のこう、図面をほんとにこう、ベトナム人に描かすっていう仕事でして、で、日本人を雇うよりベトナム人を雇った方が人件費が安いじゃないですか。そのプロジェクトごとボンと持ってきて、そっから一から全部立ち上げて、人件費っていうところを利益にするっていうようなプロジェクトだったんですね。
うん。 ああ、なるほど。 うん。 う うう ううーん。いわゆるオフショアみたいな。それの現地版の方をやられてらっしゃったってことなんですね。すごいですね、その話だけでも。ええ。ううん。
そうです。オフショアです。はい。 はい。 あ、はい、そこからまず私、関西地方に住んでたんですけど、まず東京で3か月ぐらい研修を受けて、もう研修中も何やってるかというとマニュアル作ってました。日本のはい、現地の方向けに。なぜならあの、向こうに駐在した後だいたい3、40人を採用する予定だったんですよ。
うん はい。 ああ、現地の方向けにってことですか？うん。 あ、赴任されてから、そこから新規で対応するしなきゃいけないっていう、あ、結構大変ですね。うん。
あ、はい。 そうなんですよ。そこにはもうスタッフがいだはい、ほんとゼロイチだったんですけど、その間にもう数百枚って、なるくなるこう、日本のビマナー、日本語、あと建築のルール、で我々が仕事で使うであろう知識っていうのを詰め込んだマニュアルを作ったんですよ。
はい。 え。すごい。 うん。